Oye, no sé si, <chuckles> si te haya pasado, pero como que hay algunos días, de que, aunque tengas una idea perfecta, aunque todo esté bien, como que como que, para iniciar, como que uno no puede arrancar, como que de plano todo está demasiado distraído, como que no tiene ganas. ¿Tú cómo evitas el procrastinar cuando tienes que producir algo?
Ay, fíjate que es algo difícil porque sí, obviamente, me ha pasado de que a veces estoy como con toda la intención de, por ejemplo, terminar todos mis trabajos, o, tareas de la universidad. Y, ay, no, o sea, de verdad es como que me da tanta flojera, o sea, digo: "Ay, bueno, es de aquí al viernes", por ejemplo, si es lunes. Y, entonces, digo: "Ay, todavía tengo muchos días". No, no sé, de aquí al sábado. Entonces, como que, no sé, pasa el martes, pasa el miércoles, y el miércoles como que me pongo a hacer alguna tarea, o, alguna cosa más fácil.
Ajá. Ah, okey.
Y ya cuando, <chuckles> cuando ya es, como por ejemplo, el jueves en la noche, y que ya sé que va a ser viernes, digo: "Ay, Dios mío", entonces me pongo a hacer todo superrápido, y el viernes en la mañana igual. O sea, lo que me faltó el día anterior me pongo a hacerlo rápido y el viernes, pues, ya es como para la hora de entrega. Pero fíjate que a veces eso me funciona, a veces no, porque hay trabajos que obviamente son muy largos y muy difíciles, y había veces en que me estresaba muchísimo porque decía: "Ay, no, estoy contra el reloj, no voy a terminar", y luego si te equivocas en algo, porque estás bajo presión, hay gente que, pues, trabaja mejor bajo presión, pero otra, pues, que no. O sea, como que se entorpece. Sí, y eso es bastante difícil porque, por ejemplo, si eres una persona perfeccionista, o, que le da miedo como fracasar y todo eso, entonces, pues, yo creo que eso no no funciona. Yo creo que para esa gente sí deberían de hacerlo desde antes.
Ujú. Mm. Sí, claro. Sí, le batalla un poquito más. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego, totalmente lo que dijiste, si eres una perfor una persona demasiado perfeccionista, eh, si <giggles> al final, sí, o sea, si terminas batallando un chorro haciendo algo, ahora imagínate que estés con todo el tiempo encima y todo eso, me imagino que debe ser un estrés turbo exagerado. Para ti, ¿cuáles son las las señales que te muestran como que estás evitando empezar a producir?
Así es. Mm, yo creo que dependiendo. Es que sabes, por ejemplo, si me gusta alguna cosa, alguna materia o así, entonces sí lo hago como, no sé, si por ejemplo, tengo lunes, miércoles y viernes clase, entonces digo: "Bueno, si hoy lunes puedo, eh, o sea, después de ver la clase, puedo empezar algo, lo hago". Entonces, ya entre el lunes y el miércoles que vuelvo a tener otra clase, es como que ya lo, o sea, yo lo empecé, ya llevo como la mitad del trabajo, si no es que ya casi lo termino, pero son cosas que me gustan. Cuando es algo que no me gusta, ay, yo creo que lo abandono hasta <giggles> el final de todo el trabajo que tengo que hacer, porque me aburre mucho, o sea, y yo creo que le saco tanto la vuelta que, obviamente, al final lo tengo que hacer, pues sí, o sea, a fuerzas, no es que yo quiera. Pero me acuerdo, por ejemplo, algunas materias que tenía que no sé, eran como de álgebra o matemáticas en la prepa, y eran cosas bien raras que a mí no me gustaban y luego me acuerdo que la universidad volvía a ver como tipo de matemáticas porque llevábamos, o sea, algunas materias de epidemiología y todo eso y tenemos que aplicar matemáticas. Entonces, ay, me aburría tanto esa materia.
Ajá. Ajá. Ah, okey. Mm, okey. Ujú. Sí, claro. Mm, okey. Ah, complicado. Ajá. A la torre, sí, sí, sí. No, y luego, más que nada, justo lo que dijiste, ¿no?, porque desde el inicio ya estás pensando en eso de que, ah, me toca tengo tarea de tal materia. Y si de por sí no te gusta eso <giggles> no te gusta esa materia, ya checas de que, ah, ¿cuándo la tengo que entregar?, no, pues, viernes. Ah, hoy es lunes. No, pues, lo voy a hacer el viernes en la a mediodi no, sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué te dices a ti misma cuando, o sea, te estás dando cuenta que realmente te estás pensando demasiado y te está dando flojera iniciar, así que no tienes ganas? ¿Cómo te esfuerzas o cómo te fuerzas, más bien a, a ahora sí que empezar, para avanzarle a lo que tienes de pendientes?
Sí. <chuckles> Sí. Fíjate que cuando ya tengo que hacerlo, o sea, que ya siento como la presión que ya es miércoles, sí, es como que me doy un baño, me relajo, me como algo, no sé, que me guste, por ejemplo, me encanta la nieve. Entonces, me hago así como un bol de nieve de limón, o de vainilla, o de almendras, o de vainilla con almendras y es como mi motivación para estar sentada haciendo tarea. O sea, a veces es como que digo: "Voy a poner aquí mi bol para estarme dando como esfuerzos", porque de verdad es como que da flojera, pero sabes que tienes que hacerlo, entonces son como pequeñas recompensas que me doy, de que digo: "Voy a empezar a hacerlo", sí y no, y es que de verdad es como decirle a mi cerebro, vamos a empezar a hacer esto, tienes que mantenerte superenfocado, obviamente, quito las notificaciones, casi, casi pongo mi celular en no molestar, o a veces hasta apago el Internet de mi teléfono
Okey. Ajá. Órale, qué bien, rico. Ujú. <laughs> Es tu motivación.
como para enfocarme al máximo. O sea, porque ya una vez que estoy enfocada, ya ahora sí es, como que avanzo muy rápido. El problema es como sentarte y empezar a hacer las cosas.
Sí, sí, sí. Y luego, importantísimo de que tú misma, o sea, <giggles> te conoces tantísimo, que dices: "¿Sabes qué?, si no me pongo una meta, <chuckles> si no me pongo como que un tipo de inspiración, no lo voy a hacer". Y entonces ya empiezas a pensar en eso, de que ah, ¿sabes qué?, esto estaría bueno y así, y asá. Oye, pues, qué bueno, la verdad, creo que al final de cuentas como que agarraste, como que te conoces lo suficiente, como para saber cómo iniciar todo esto. Para ti, bueno, más que nada, ¿tienes como que algún hábito o alguna rutina que te ayude como a que entrar en ese modo que vendría siendo ya de producción?, de tratar de hacer algo, de de que sabes de que, ah, después de hacer esto, no sé. Yo tengo un amigo, que dice que cuando está procrastinando demasiado, <giggles> lo que hace es que pega un saltito y ya que pega el saltito que le da el o sea, como que se termina estirando todo y ajá, órale, ahora sí, ya tengo ganas. Así, o sea, cada quien tiene su su rit o sea, cada quien tiene su ritual, ¿no?, no sé si tú tengas el tuyo.
Así es. <laughs> Qué cool. Fíjate que el mes meterme a bañar, como que meterme a bañar, eh, yo lo veo como para que refrescarme, para que me lleguen las ideas, como para dejar la flojera, yo así lo veo como después de bañarme, me siento muy fresca, me siento, eh, ya más relajada, y es como el momento en que ya tengo que empezar a hacer tarea. No sé por qué, y ya después de eso te digo: "O me hago un bowl para ponerle nieve o me hago un café", o sea, pero es una de esas 2 y la verdad es que sí me funciona bastante.
Mm, órale. Órale. Ujú, oye, y cuando ya estás y cuando ya estás en ese modo, ¿no como que no batallas muchísimo, o sea, en seguir así enfocado en tratar de hacer lo tuyo? ¿Cómo que no eres mucho de distraerte con algunas cosas o así? ¿O ten tienes alguna técnica como para siempre estar, eh, bien centrada?
Fíjate que es difícil porque sí, o sea, sí, a veces sí me distraigo bastante, pero te digo, o sea, por ejemplo, cuando hay una materia que sí me gusta, sí lo hago muy fácil y rápido, pero cuando hay materias que no, yo creo que después de 40 minutos ya me empiezo a enfadar, me empiezo a disociar, y es cuando digo: "Es momento de levantarme, me estiro un poco". Eh, la verdad es que sí me gusta, o sea, me gusta como relajarme así como digo: "Bueno, voy a caminar por aquí die no sé, 5 minutos o 10 minutos", y ya luego otra vez me vuelvo a sentar y le sigo. O sea, porque no puedo, no sé, dejar mi cerebro como que descanse tanto tiempo, porque luego también me voy a distraer más fácil, pero tampoco no puedo forzarlo a que siga como de corrido porque tampoco ya no estoy aprendiendo.
Okey. Ajá. Sí, sí. Okey. Oye, por ejemplo, ¿para ti también es importantísimo col como que el lugar donde estés, eh, como que para tratar de estar bien enfocada y todo eso, o eres de las personas que donde sea que estés te puedes, eh, concentrar, hacer todo lo que, los pendientes que tengas y todo eso? Y más que nada, ¿eres de las personas también que cuando inician algo hasta que lo terminas, o si eres de darte como que tus descansitos?
No, fíjate que sí soy de las que lo termina. A mí no me gusta dejar las cosas a medias. Y aunque sea, por ejemplo, no sé, si lo si lo empecé en la tarde, y sé que lo voy a terminar hasta en la noche, trato de empezarlo un poco más temprano, porque no me gusta dejar las cosas a medias. O sea, como que me no sé qué me da, me desespero. A menos que sea un proyecto muy largo, que sé que sí voy a tardarme, entonces, como que lo cierro en un capítulo, y digo: "A ver, aquí lo voy a cerrar", hago como una hoja de un tipo resumen de lo que ya hice, y ya dejo esa hoja en medio y ya luego lo que le sigue, porque como para darme una idea de de lo que me quedé, y luego lo que le voy a seguir.
Okey. Okey. Ajá. Ah, okey. Ujú, okey. Oye, qué buena qué buen tipazo, la verdad. Creo que a muchísimas personas también le puede servir eso, o sea, por lo menos a mí en lo personal también me serviría. Y normalmente, por por ejem ajá, por ejemplo cuando estás, no sé, ya estás ahora si que haciendo algo, no sé, estás haciendo tarea, a lo mejor, al no sé, algún proyectito que tengas y todo eso, eh, ¿tú cómo haces como que para que el entorno no te termine distrayendo? O, cuando te das cuenta que también es como que no te ayuda, porque, por ejemplo, si estás en tu casa, hasta cierto punto, pues, es normal de que, pues, afuera de tu cuarto haya como que mucha mucho ruido, mucho, no sé, algo así, eh, ¿tienes algún tip? O o, bueno, normalmente en tu casa sí respetan como que tu tiempo cuando estás haciendo algo, o, algo de ese estilo.
Sí, influye bastante. Ay, fíjate que eso es complicado, entre semana sí respetan, pero en fin de semana para nada. O sea, te digo que de lunes a viernes mi casa, pues, sí está en silencio, más que nada cuando yo llego de la escuela es cuando me pongo a hacer las cosas, o sea, me doy como un baño, me relajo un poco, como algo y ya después empiezo, pero ya en la noche es cuando está mucho más tranquila la casa que ya nadie está como corriendo, gritando, el perro ladrando, o así. <chuckles> Y y entonces como que ya en la noche es más tranquilo, pero si no me pongo audífonos, o sea pongo alguna música que me relaje, alguna música que me gusta, pero sin letra, porque también con la letra como que la empiezo a cantar y sí me distraigo superfácil.
Mm, okey. Mm, okey. <chuckles> Okey, sí, sí, sí.
Entonces, como que la empiezo a tararear, eh, y la verdad es que sí me funciona, eh. O sea, como música que me guste, pero solamente, te digo, sin letra, como solamente las notas. Y los fines de semana igual, o sea, si me levanto temprano, pues, hago ejercicio, me me baño, y ya luego empiezo a hacer lo que tenga que hacer, y si ya sé que que llegó familia a mi casa, o, amigos, o así de, pues, no sé, de mi hermano, o, de mis papás, sí me pongo audífonos, como para que no me distraigan.
Ujú. Sí, sí, sí. Ah, órale superbién. Ajá. Mm. Okey, oye pues sí, al final de cuentas, eh, pues más que nada como que tiene muchísimo que ver eso, que al final lo que te termina activando como que muchísimo pues, es el bañito. Ya después del bañito, uno fresquecito, o bueno, depende <giggles> del baño, porque tengo entendido que a las mujeres también le gusta el el agua como para desplumar pollos, diría mi abuela. <chuckles> Sí, sí, sí.
Sí. Hervir pollos. Sí, así. <giggles>
Sí. Oye, y, por ejemplo, ¿tú cómo le haces?, porque, bueno, en lo personal a mí, las veces que tenía que hacer tareas y tenía que hacer así diferentes cosas, cuando sabía que la tarea estaba como que bien larga, bien exagerada era, si de por sí me daba flojera, me daba como 30 veces más <chuckles> flojera. ¿Tú cómo te tú cómo la haces cuando el proyecto es demasiado grande? ¿No te sientes abrumada? O o bueno, lidias muy bien con tus emociones.
Ay no, claro que no, a veces sí me cuesta mucho trabajo, ¿y sabes qué?, por ejemplo, cuando es algún trabajo que que es así te digo, como que me cuesta mucho trabajo y que digo: "Ay, qué flojera". Entonces, sí me doy te digo, esto es como, no sé, premios a mí misma, de que me siento y digo: "A ver, vas a leer", no sé, 10 o 15 páginas y luego pongo así como un chocolatito y luego <laughs> y luego otras 15 o 20 y así como otro chocolate y así, como para motivarme. Y la verdad es que sí funciona, eh. Muchas de mis amigas también lo hacen
Ajá.
y, o a veces pulparindos o te digo que me llevo mi mi nieve, como para estar, no sé, como, es que el azúcar como que me despierta un buen, y así como que también digo, bueno, eh, no sé, me da un poco de motivación porque sí da bastante flojera, o sea, hay veces en que no me quiero ni sentar, porque sé que va a estar muy aburrido lo que tengo que hacer.
Mm. Okey, sí, sí, sí. Sí sí sí. Y, luego, importantísimo eso que dices, porque sabes que perfectamente que está aburrido, y, o sea, haces todo lo posible. Ajá, inconscientemente uno mismo dice de que: "No, que no al ratito, no al ratito". Uno mismo se pone todas esas trabas. Oye, y y por ejemplo, después de haber hecho tantos proyectos, después de haber sabido como que cómo controlarte en ese aspecto, como para tratar de hacer las cositas y todo eso. Eh, tú sientes bueno, más que nada, ¿qué has aprendido de ti, sobre todo eso cuando logras terminar todo a tiempo? Dices: "A la torre, ¿no? Sí, tengo mucha disciplina", o, no sé, ¿qué qué has qué has notado de ti en ese tiempo?
Le sacas la vuelta, sí. Ay, superfeliz. Fíjate que a veces hay semanas en que digo, mira, termino las tareas el jueves, y yo soy la más feliz del mundo. O sea, porque digo: "Ay, ¿qué onda?, terminé superrápido", o sea, pero obviamente hay semanas en que, no sé, o sea, los temas te gustan más, no está tan difícil, las tareas, pues, solamente es como que las haces rápido. Y es que, ¿sabes?, terminando la clase, digo, como que todo traes más fresco, y como que traes más ideas en la cabeza, por eso también me gusta, como llegando, me siento en la compu y empiezo como a hacer un tipo resumen. Aunque esté feo, pero así como que todas las ideas que que tengo, o, por ejemplo, notas de voz también. O sea, como grabando las ideas que tuve de la clase para que me sirvan para la tarea, o, para esquema, o, resumen, o, lo que sea, y ya luego que me siento, pues, ya lo escucho, y ya voy de ahí sacando ideas. Y la verdad es que sí me ha funcionado bastante eso.
<laughs> Ajá. Ajá, órale. Ujú. Sí, sí, sí, sí. Y, oye, y por ejemplo, ¿qué qué qué consejito le darías a alguien como que es muy normal que procrastine y o algo qué te haya servido a ti, quítate tu experiencia, eh, como que para que empiece a a dejar de hacerlo?
Mm, que tiene que dividir las tareas por, o sea, como por bloques, o sea, porque obviamente no te vas a aventar todas las tareas en una sola tarde o 2 días, bueno, también dependiendo de cuántos, tengas, pero que empiece, por ejemplo, con las difíciles, son lo que yo hago. Hay mucha gente que primero empieza con las fáciles, como para ir sacando ese trabajo, pero si a mí me preguntas, yo digo que primero las difíciles porque son las que te toman más tiempo, y las fáciles sabes que las vas a sacar luego, luego. Entonces, es mejor sacar primero esas difíciles y ya las fáciles, pues ya luego, luego las va a sacar, no sé, hasta en poquito tiempo, pero sí.
Mm, okey. Okey. Ajá. Mm, órale. Oye, pues, la verdad que muchísimas gracias por la plática. Más que nada, me quedo con estos últimos consejitos, totalmente de acuerdo a lo que dijiste, de que si sabes que vas a tardar más en una, deberías darle el foco y después terminar el resto. Y, pues nada, que pases bonita tarde, que todo te vaya superbién.
Así es. Hasta luego, que estés muy bien. Un gusto en platicar contigo. Hasta luego.